Hı hı. Evet, 2 tarafa da iş düşüyor burada. Eee, çünkü bazı insanların bize hiçbir şekilde "hayır" diyemeyeceğini biliyoruz. Eee, bunu bazen, hani, kullanmak isteyebiliriz ama orada, hani, birazcık daha vicdani şekilde hareket edilmesi gerekiyor ve ben bu insanın evine gideceğim, kalacağım ya da, hani, birinin sınırlarına dâhil hani müdahale etmekten bahsettin. O sınırlara müdahale kısmına girdiğimiz zaman evine, o kişisel alanına almak dediğimiz zaman, hani, "Ben bu insana rahatsızlık verir miyim?" diye düşünmek gerekiyor. Yani örneğin ben, emm, annemin evine geldiğim zaman şey diye soruyorum, "Eee, su var mı? Açayım mı, hani, sıcak suyu açmam gerekir mi? Güneş enerjisinde yeterli var mı?" Hani, bakmadan gidip yapabilirim de bunu ama burada artık yaşamadığım için, burası artık benim evim olmadığı için onun sınırlarına, her şeyine saygım var ki, yani, büyüdüğüm, geldiğim ev. Eee, sormak gerekiyor. Bence, eee, ufacık bir şeye dâhil olurken dahi, yani mesela tarağını almak istediğimde kesinlikle sormadan almam, bir kremini bile sormadan kullanmam. Çünkü biliyorum odamda bıraktığım ufacık bir şey, hani, bir kremin çöpü dahi olsa onu kenara koyar, der ki "Belki lazımdı, senindi ellemedim." Eee, çok saygılıdır. Ben de onun sınırlarına karşı böyle saygılı ilerlemeye çalışıyorum. Aramızdaki mesafe dünyanın en, eee, sıcak ve yakın ilişkis ilişki tarzı olsa da hani anne-kız. Emm, ona dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama herkes böyle olmuyor tabii ki. <chuckles>
Elbette. Kesinlikle. Hı hı. Elbette. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, tabii. Hı hı. Tabii. Yani, bu sınırlar Tabii ki. Bu sınırlar aslında baştan çizilmeli ve bir şey talep ederken s eee, kişinin talep ettiği şey de zaten başkasının sınırlarını gözetip o sınırların dışında bir yerde olmalı. İşte, o zaman aslında insan iletişimde 2 taraf da buna dikkat ederse bu kadar çok "hayır"a da gerek olmayabilir. Peki
I hı. Evet. Kesinlikle, çok haklısın. Doğru, doğru.
Sen bu tecrübede şimdi olsa ah, yani, sana böyle bir sorgu bugün gelse yine de, işte, patronun tarafından, eee, senden, yani, pozisyon olarak daha üstte çalışan biri tarafından, eee, "Biz sana gelelim tanışmadan 2 gün 3 gün kalalım hafta sonuna kadar." Şu an "hayır" der misin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, şöyle oldu: Eee, müdürüm aynı şekilde bir şirket yemeğine çağırdı ama hani 6 saatimizi alacak bir yerdi, çok uzaktaydı, gideceğiz, geleceğiz ve bunu ben, hani, tatil günümde yapacağım. "Eee, teşekkür ederim, o kadar maaş, aaa, almıyorum." dedim ve <chuckles> biraz aslında dediğim gibi zor bir çalışan olmaya başladım ve kapattım bunu hani. Onların faydasına olacak bir şeyi kendi vaktimden 6 saat hafta sonundan verip yapacağım bir şey değildi mesela Eee, demem. Artık aynı değilim. O günler eskide kaldı. <chuckles>
Hıı. <chuckles> Hı hı. I hı. Tabii ki, yani, çok da haklısın. Çünkü kendi sınırlarını sen başta gözetmezsen, işte, kimse senin gözetme gözetmen gerektiği gibi aslında gözetmiyor. Eee, çok keyifli bir sohbetti. Emm, çok güzel şeylere değindik aslında. Umarım bundan sonraki çalışma hayatında bu kadar sık "hayır" demek zorunda kalmazsın. Görüşmek üzere.
Çok doğru. Kesinlikle, benim için de öyleydi. Dilerim, hepimizin karşısına sınırlarını bilen insanlar çıkar. Benim için de çok güzeldi. Soruların için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal.